Bah, il a eu une prise de conscience, en fait, heu heu, par rapport à, bah, à l'état de de maman, en fait, heu, par rapport à son état physique et puis aussi, heu, bah, par rapport à son état mental parce que tu vois malheureusement, heu heu, je crois que le séjour en l'hôpi à l'hôpital, heu, lui a pas fait de bien mentalement, heu, dans le sens où, hem, ben, ça fait 8 jours qu'elle se demande où elle est, heu, pourquoi elle est là, heu, parce qu'en fait, on lui explique mais 5 minutes après, elle a oublié donc heu, c'est très difficile, hem, ça a été 8 jours vraiment difficiles et pénibles pour elle et hem et en fait, heu, ouais, ouais et i il a il a pris conscience que, voilà, heu, mentalement, c'était compliqué et que physiquement, en fait, i il avait il y avait 2 solutions si tu veux. Soit il prenait des aides à domicile mais hem, à savoir que, bah, voilà, heu, c'est le matin, le midi, le soir mais le reste de la journée comme maman actuellement n'est pas en état de marcher, heu, bah, comment comment il gère ça? Parce qu'on peut pas tout le temps la laisser au lit donc après comment la mettre dans un fauteuil roulant? Lui, il peut pas donc hem, c c'était compliqué, même pour aller aux toilettes, par exemple, heu
D'accord, OK. Mmh mh. D'accord. Oui, OK. Mmh mh. D'accord, ouais. Oui, ton papa l'a compris ça, il l'a vu. Mmh mh. Mmh mh. D'accord, ouais. Ouais, physiquement, lui, il peut pas la porter, heu et la déplacer, heu, oui, bien sûr.
bah, i il peut pas la porter, il peut pas donc il dit à chaque fois: «Je peux pas téléphoner, heu, pour dire, heu, pour appeler l'aide-soignante en disant, heu, bah, voilà, il faudrait je lève ma femme, est-ce que vous pouvez venir?», heu, en fait, elles elles ont des horaires avec un planning, des visites à faire, donc heu heu, limite, il aurait fallu trouver vraiment une, heu, une présence, heu, H 24, heu, quoi et puis une aide aussi la nuit parce que la nuit, heu, ben, maman, heu, parfois, elle réveillait, heu, papa, heu, 3-4 fois par nuit pour, heu, des raisons, heu, diverses et variées, quoi, heu heu, parfois elle entend du bruit mais en fait, le bruit, c'est dans sa tête, tu vois? C'est pas c'est pas parce qu'il y a un cambrioleur, heu, qui est, heu, qui est à la porte, hein mais et donc bah, lui, hem, il faisait des nuits vraiment hachurées, heu, il dormait très mal, heu et il est fatigué, quoi.
Mmh mh, oui, bien sûr, ouais. Quelqu'un qui était là constamment. Ouais, mmh mh. Mmh mh, d'accord, ouais, je com je comprends, ouais. Mmh mh. D'accord. Ça faisait longtemps que ça durait, heu, ce ce que la situation soit au aussi intense pour ton papa?

Ouais, alors ça va être, heu, maman pour, heu, pour le moment. Heu, alors en fait, heu, c'est, heu, c'est une maison qui se situe à 200 m de leur domicile. Donc heu, donc heu, pour papa, c'est ouais, c'est super bien. Heu et hem si tu veux, heu, là-bas, elle a toute heu, bah, elle aura toute l'aide dont elle a besoin, heu, heu, c'est-à-dire qu'elles sont les résidents sont vraiment très entourés parce qu'il y a beaucoup de personnel. Hem, il y a, heu, il y a des cuisiniers qui font à manger, heu heu, tu vois? C'est c'est pas des plats livrés, préparés, heu, hem, tu sais, gen genre, heu, ouais, voilà genre, heu, bah parfois ce qu'on a, à manger à l'hôpital, heu, tu vois? Là, là c'est mouais c'est pas vrai, c'est pas toujours terrible. Heu, il y a des des médecins, des infirmiers, des kinés, aussi, des kinésithérapeutes pour, heu en fait, si tu veux, le but, c'est de heu, c'est de la remettre debout. Heu, en sachant que bien sûr, heu heu, il y aura toujours, je pense, une partie fauteuil, fauteuil roulant. Mais, heu, le but, c'est quand même de, heu, bah, d'essayer de la faire, heu, remarcher au au minimum, tu vois? Comme elle elle marchait avant, tu vois? Heu, parce qu'avant, heu, voilà, en faisant ses petits pas, heu, bon voilà, elle avait quand même, heu, une petite, toute petite autonomie, heu, que là actuellement, elle n'a plus. Voilà donc heu, hem
Ah ouais, c'est parfait, heu, ah oui, c'est génial ça, hein! Mmh mh. D'accord, oui. Ouais, c'est quelque chose de plutôt haut de gamme, heu, peut-être? Oui c'est pas toujours, heu, très bon, ouais, en effet. D'accord, oui pour les faire bouger. D'accord. D'accord, ouais. Mmh mh. Oui, oui, oui, bien sûr. D'accord. OK, oui. Oui le but, c'est de la remettre, heu, sur «les rails» entre guillemets, heu et c'est bien, c'est un bon objectif heu, court terme, court court moyen terme, heu, c'est c'est un bon objectif qui permet de
C'est ça, c'est ça là, la la remettre d'aplomb. Ouais. Ouais, c'est beh, écoute là, on sait qu'elle en a au moins pour 2 mois. Hem, alors après, est-ce qu'elle sortira un jour de cette résidence? Heu, bah, on n'en sait rien. Ça dépendra de, mmh, bah de de de l'évolution de sa santé, heu heu, physique et mentale, si tu veux. Mais heu là, heu ouais, là, elle est bien partie pour 2 ou 3 mois sûr et puis après bah, en fonction de l'évolution, heu, de la situation, bah on verra bien quoi, on verra bien. Nous, on aimerait bien qu'elle revienne à la maison. Mais heu, mais voilà, après heu, est-ce que papa, heu, pourra s'en occuper? Heu, bah, ça, on ne peut pas le dire pour le moment, quoi.
D'accord. Mmh mh. Oui je vois, ouais. D'accord. Mmh. Oui bien entendu, heu, c'est normal, hein. Oui c'est ça hein, ben je comprends, beh tu as bien entendu envie que ta maman revienne à la maison, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de ton papa non plus, heu mmh, ouais.
Mmh. Mmh. Bah, c'est ça, c'est ça, ouais, exactement. En tous les cas, je te remercie pour ton écoute, ça m'a fait du bien d'en parler.
Je comprends, bah écoute